May mga tao bang dumating sa buhay mo ng hindi mo inaasahan?
Hmm, meron akong naisip diyan eh, na talagang dumating ng hindi ko talaga uhm, inaasahan. 'Yong ano.
Hmm, sino sila?
Bale, meron akong ano, kasi ganito nangyari. Lasing, lasing ang ano, <laughs> lasing ang lola mo. <laughs> So lasing ako no'ng time na 'yon, tapos ano, mayro'n ding ano, isang kainuman ko din. Na, basta ganito nag lasing ako no'n, lasing din siya, oo. Sa uhm, yeah, oo. So itago na lang natin siya sa pangalang Robert, hmm. So, si Robert. <laughs> So, si Robert ano, nag
Ah, sige. Ay. <chuckles> Okey. <chuckles> Mm. Ay, parehas kayo. Ah, may code, eh. <chuckles>
Mm, so nag-inom kami. Kasama din yong mga ibang barkada, hmm. Tapos uhm, nagising kami, parehas.
Mm, okey. Hmm.
Nasa ano na kami parang kuwarto, tapos naka <chuckles> wala kaming saplot. O oo, wala kami saplot tapos, nagkatinginan kami. 'Di siyempre napas napaano ako na parang hindi naman sobrang tumili 'no, pero na napasigaw ako, na parang slight. Mm, siya din. Siyempre napasigaw din siya kasi nag nagising siya sa ano ko, sa mga ingay ko. Di, hindi, parang binaon ko na lang siya sa memory na hin hindi ko na lang si nagbihis ako ganyan, hmm, nagbihis din siya. Tapos parang madaling-madali kaming ano, uhm naghi parang naghiwalay nung time na yun, kasi nga sobrang embarrassing. Hmm.
Hala! Naku, wild pala. <laughs> Okey. <giggles> Mm. <clicks tongue> Hala! Mm. Okey. <laughs> Ah. Mm. Oo, sabagay. Pero ba't ganun, anong hindi mo naalala kung anong nangyari, kasi nagulat ka eh, sabi mo, 'di ba?
'Di ko talaga naalala kung pano kami napunta don. <chuckles> Di ko naalala, oo. Tapos, alam mo na one-time big time ako!
Hala! May ganon pala talaga. Mhm. <chuckles> So, sa kalasingan, ay hala! Sige nga.
Nabuntis. Yas! Nabuntis ako one time na yun.
Seryoso? Grabe naman.
Seryoso isa lang, isang beses lang na nabuntis ako ako agad, OMG! Hmm. So, ayan. Di
Mhm, naku! Anong nangyari?
hindi ko nga alam kung bakit, basta. Siguro baka hindi kami gumamit ng ano, proteksyon.
Mm. Oo nga. Oo kasi hindi mo nga alam 'di ba na napunta kayo don syempre.
Eh Mm. So, nung time na 'yon di hindi ko naman alam na pwede pala 'yon 'no? Posible pa pala 'yon 'no? So, hindi ako nag-take ng morning after pill or something.
Mm. Okey, oo.
So,' di ano umabot ng mga isang buwan, hala! Hindi ako maka hindi ako nagreregla. Hmm, Hmm, 'di naisip ko.
Naku, ayan na.
Baka ano lang. Like parang siguro baka na-delay lang ako ganyan or mm, so hanggang umabot na ng dalawang buwan, <clicks tongue> hanggang, oo, in denial pa rin ang lola mo. So pag, no'ng pag tatlong buwan talagang nag-ano na ako, nag-pregnancy test na talaga ako and 'yon con since confirmed na, kinausap ko si Robert. Sabi ko, uhm, "Buntis ako."
Oo, puwede nga, 'di ba? Na wala ka ngang period. Hala. Mm. Okey.
Hmm.
Anong reaksyon?
Sabi nya ano, "Sige alagaan natin 'yan." Alam mo na 'yong lahat ng mga pangako na ano, "Walang problema akong bahala," hmm, mga gano'n gano'n. Hmm, "Wag ka nang mag-alala, 'wag ka ng umiyak, tigil ka nang umiyak," gano'n gano'n. Mhm.
Wow. Mm. Ah, kinomfort ka naman pala.
Oo, kinomfort niya ako. Pero hindi ko na siya nakita ulit after that.
Seryoso ba? Grabe, bakit?
Oo, seryoso. Hindi ko alam, natakot yata si mokong. Eh.
Sabi niya siya bahala. <laughs>
Hindi ko alam sa kanya kung bakit ganun. Pero, uhm, <clicks tongue> yun nga dahil nga sin hindi na siya nagpakita.
Naku. Mm.
So, parang na-depress ako. Kasi hindi ko alam kung anong gagawin ko, dahil nga siyempre nabuntis o anong gagawin ko niyan ngayon. Paano ko mag-aano, magtatrabaho, eh, yung trabaho ko pa naman nun, ah, may i nag-i-involve ng ano mga physical activities, na nagbubuhat, ganyan.
Oo nga. Oo, bawal.
Mm, bawal. So hindi ako puwedeng, paano ako magbubuhat kung buntis ako eh 'di, eh, sisisantehen na ako no'n sigurado. Paano kami kakain, eh, ako 'yong breadwinner.
Mm. Tama. Okey. So, anong ginawa mo?
Mm. Eh, so iyon nen eh, sabi ng, ah, tatay ko, mm, 'wag kang mag-alala maka malalagpasan din natin 'yan. Hmm. <clicks tongue> Tapos 'di no’ng ano
Mm.
Tapos 'di nung ano nung bale, may isang lalaki na nagkagusto rin sa'kin, habang buntis ako.
Habang buntis ka? Ah, wow. Gustuhin ka pala. Okey. Kahit buntis, eh, 'no.
<chuckles> Buntis. Ay, hindi 'di pa naman showing no'n, hindi pa, oo. Hindi, 'di pa siya
Ah, okey. So, hindi niya alam?
Hindi pa niya alam no'ng time na 'yon. Pero, um, niligawan niya 'ko. Bale matagal na kasi niya 'kong nililigawan. Hmm, mm. Yuck, hindi ko siya sinasagot. Itaw i-ano, ah, 'tago nalang natin siya sa pangalang Ron. Ay. So, ayon. Oo.
Hmm. Okey. Mm, letter R din, sige.
So, si Ron naman, ano, parang ano niya, napaka siya talaga ‘yong parang dumating sa tao na taong dumating sa buhay ko na talagang tinulungan niya 'ko, mm. So, siya ‘yong bumibili ng, ah, Anmum, para ano healthy si baby. Sabi niya ano, 'wag ka mag-alala, ako na lang tataya ah, tatayo na, ah, tatay niyan. Hmm.
Mm. Mm. Ah. Ay, ang bait pala ni ano, Ron. Mm.
'Wag kang mm, sabi niya. Pero meron siyang ano, um, parang kapalit. Um, hindi daw papakita ‘yon yung bata sa tatay, ever, ever.
Ah, okey, mm.
So ako naman 'di no choice naman ako since hindi naman nagpapakita 'yong tatay eh, 'di wala namang problema. <clicks tongue> Oy.
Mm. So wala na talaga siyang ah pag hindi ka na talaga niya kinita no'ng pagkatapos na sabihin mo na buntis ka 'no?
Mm.
Si Robert? Okey.
Oo, si Robert 'di na talaga nagpakita. Tapos no'ng ano 'Nung manganganak na ko andiyan andiyan pa rin siya talaga. Oo, hanggang no'ng pagkapanganak ko siya 'yong nagpa-rehistro nga eh siya sa kanya nga nakapangalan eh. Oo, kay Ron.
Okey. Mm. Ah, 'yung bata.
Oo, siya 'yong pumirma ng birth certificate. Siya 'yong um nandiyan habang nagle-labor ako. Siya nagsugod sa akin sa ospital. Very hands-on. Tapos um siya din nagpapatulog sa bata 'pag pagod na ako. Gano'n. Bago 'yon alam mo a araw-araw 'yon. Ah hindi pa kami, hindi kami nagsama no'n eh. Bale parang 'andon pa rin ako sa nanay ko. Ah parang isang kami. A although ako 'yung nagbabayad pero siyempre ah bale parang bahay ng nanay ko yun 'di ba kahit na ako 'yung nagbabayad.
Mm. Ayan. Okey. Mm. Mhm. Ah. Okey. Tama.
Um, so yun parang 'di inaano niya yun everyday pupunta siya do'n. Tapos tuwing gabi, papatulugin niya 'yung bata.
Hmm. So close talaga siya sa bata.
Inaano niya Oh inaano niya parang hinihele ganyan bago siya aalis. Hindi siya aalis tutulog ang bata.
Mm.
Hmm parang kitang-kita ko talaga do'n na ano na ang galing niyang tatay. Ang.
Ayan buti naman pala. May umako 'di ba?
Hmm. Hmm pero may plot twist. Hmm.
Hmm. Naku ano naman nangyari?
'Di gano'n kami nang gano'n hanggang ah magdalawang taon na 'yong bata. Hmm. Nagpunta pa nga siya ng ano, eh, actually nagsikap siya papuntang Australia 'no? Nasa oh para ano ah engineer kasi siya. So naghahanap siya ng ano do'n ah work sa Australia para makapagbigay ng, ah, magandang kinabukasan para sa'ming mag-iina. Hmm.
Mm. Ah. Okey. Mm. Ah tapos. Ano tapos so umalis siya?
Tapos. Oh, so umalis na siya, pupunta siya ng Australia.
Mm.
Bigla naman 'tong nagpakita 'tong tatay, 'yong biological father si ano Robert.
Okey, ano naman ang nangyari?
Hmm, nag-demand. Nag-demand siya ng, ah, DNA test.
Ah, hindi pala siya sigurado nung una.
Kasi sinab Oo, parang ang nangyari kasi, eh, sinabi niya inamin niya sa ate niya, inamin niya sa niya 'yong nangyari. Uhm, tapos, ah, parang 'yong tatay niya yata ang nag-ano nag, ah, parang binatukan siya or something <laughs> nag para magkamalay na ano na gawin.
Mhm. Okey. Hmm.
So yung tatay. Oh, so sabi ng tatay niya ayun daw, ah, panagutan daw ang bata at at nag pa DNA test. Di ano, hmm, di nagpositive. Pumayag naman akong magpa-DNA test kasi baka mamaya naman, uhm, umaasa ako na baka 'wag okey. Umaasa ako na baka mag-ano mag-negative naman, 'di ba? At saka kung siya naman talaga, mm at saka kung siya naman talaga yung tatay ka karapatan din naman niyang, um, malaman. At karapatan din naman ng, ah. anak ko na malaman kung sino yung tatay niya.
Nagpa-realize sa kanya, mm. Mm. Buti naman. Alin? Ah, okey. umaasa ka? Mm. Malaman, mm. Sabagay. Oo nga. Oo naman, siyempre.
So 'yon 'yong confirmation. Eh.
Mm, so ano nang nangyari?
Ayan! Naku! Eh, kasi sabi ni Ron huwag daw ipakita don sa totoong tatay. So, nagalit siya, hmm, nagalit siya tapos nag parang sumama yung loob nya na ganun nga yung ano na hindi ko naman siya masisisi na sumama yung loob niya pero ang nasa isip ko kasi no'n is, eh, yung kapakanan ng anak ko.
Hmm. Mm. Oo, siyempre karapatan din ang anak mo 'yon na malaman yung totoong tatay, 'di ba?
Kasi nga Sinabi ko kasi kay Ron na, ah, "Paano 'to? Um, so, ibig sabihin ba mabubuhay na lang tayo sa kasinungalingan habang habang-buhay, hmm, sa mga taong, ah, mahal natin magsisinungaling tayo, kakayanin mo ba 'yon?" Sabi kong ganon. Ah, "Kakayanin ba nating itago sa bata yung katotohanan?" Sabi kong ganyan, oo. Hindi pwedeng, eh, hindi ko kaya sabi ko, ang sabi ko, hmm, dapat ano sabihin natin yung katotohanan sa mga tao, sa bata para hindi naman tayo ano, kasi, naniniwala kasi ako na ano, eh, ang lihim ay parang ano yung sinasabi nga nila na, ah, kanin na nilagay mo loob ng isang garapon. Habang la la lalo mong tinatago at ipinagtatakpan lalong bumabaho.
Mm. Okey. Mhm. Ano yon? Tapos? Ayun, kumbaga walang sikretong hindi nabubunyag, ‘di ba.
Yes, oo. So, ‘yun nga, ‘di
Mm.
’di pumunta 'yong ano, 'yong mag-ama, ‘yong tatay ni Robert sa bahay namin. Talaga niya talagang pinaglaban ‘yung apo niya. Kung.
Okey. Mm. So pumayag ka naman?
‘Yun so ang ending, ah, kinailangan kong hiwalayan ito si ano, si Ron. Para ma mm, mahal na mahal ko pa naman ‘yun. So ang pinili ko no’n is yung isip ko.
Ah talaga? Mm.
Which is yung para sa kabutihan ng anak ko. Yung para sa welfare, kasi nga
Nako. Okey. So mas pinili mo 'yong anak mo kaysa sa sarili mong kaligayahan. Gano'n 'yong nangyari?
Yes. 'Yon 'yong sad part kasi hanggang ngayon
Okey. Naku, mm.
Wala pa rin akong mahanap na katulad niya, at hindi pa rin siya napalitan. Mm, un wala na ako ever ev thing, ah, ah, ka-partner talaga ne nam
Hm. Mm okey, kasi siya talaga yung nagustuhan mo. Pero, um, ano ba yung 'di ba sa lahat ng nangyari sa’yo, grabe ‘yung nangyari sa’yo eh. ‘Yung estorya mo parang pang teleserye, ‘di ba. So ano naman yung, ah, mahalagang aral ang natutunan mo mula sa nangyari sa‘yong 'yan?
Hmm, siguro ang natutunan ko talaga dito 'yong ano, uhm, hindi naman sukatan ng pagiging tatay 'yong ah, pagiging isang ama.
Okey.
So, akala ko kasi nun dapat talaga ano eh, biological ganyan. Kasi gano'n din 'yong nangyari sa'kin eh, parang naulit 'yong tadhana, eh. 'Di ko rin nakilala 'yong tatay ko eh. So 'yong tatay.
Hmm. Hmm. Ah, okey, na-experience mo na rin pala?
Na. Mm, eh bale stepfather ko na nagpalaki sa'kin, eh. So isip ko na parang hindi pala naman 'yon ang bas bat batayan 'no, o basehan ng pagiging ama. So siguro ah, dapat sinunod ko na lang 'yong puso ko kesa sa utak ko no'ng time na 'yon. Sa
Hmm. Mm. Okey. Hmm, so may pagsisisi.
Kaya nga nagsisisi ako sobra, sobrang nagsisisi ako. Ngayon mag-isa na lang ako, like parang ah, yeah, I'm all alone, ah, walang love life 'yan.
Mm, naku! Naku. Okey lang 'yan, Nandiyan naman yung anak mo, di ba, at least. Mm.
Hmm.
Ayun. Naku, maraming salamat sa pagsagot sa mga katanungan ko at saka sa pag-share ng ano na-experience mo sa buhay.
Hmm, maraming salamat din.